Ah, com certeza. Nossa, o quê, minha geraç aham, minha geração não pode ir 1 segundo sem sem ver o Instagram, sem ver se se alguém deu like no negócio deles, então e nossa, ía surtar. "Ah, mas eu eu" Eh, não sei se você lembra, mas tinha acabado o o um tempo atrás, o WhatsApp no no Brasil, né. Eh, deu uma então, o pessoal ficou surtou, e e foi 1 dia só, ou 1 dia mesmo? É, foi foi é, só foi 1 dia, um um um uma tarde, uma manhã, de tarde, e voltou à noite, o pessoal tinha surtado: "Meu Deus, que que eu faço sem WhatsApp, que eu não sei o quê". Imagina se fosse é, exatamente, imagina se fosse o quê? Ah, u u um ano sem inte hã, sem internet, que eu acho que eles iriam demorar bastante pra então, ia ser um caos, ia ia ser <laughs> ia estar todo mundo é. <laughs>
As pessoas iam ficar meio malucas? Lembro. <laughs> Foi. E agora, né. Que loucura. Ia ser um caos, ia mesmo. Ia estar todo mundo em pânico, né. Eh, mas é é interessante, assim, a gente pensar que, eh, a gente tem que evitar, né. A gente chegou em um nível, assim, que a gente m meio que controla a gente, né, como se fosse uma droga. Eu me lembro em 2011, assim, quando se falava, né, tinha já aqueles telefones, não era smar tinha já o iPhone, só que óbvio, acho que não tinha internet suficiente, não tinham os aplicativos, tal, e e se falava muito que daqui uns anos ia ter uns celulares, ia ser igual, tipo, droga, né, você não ia conseguir ter mais controle. E aí o pessoal do Vale do Silício estava trocando os celulares tudo por aqueles celulares de flip, sabe.
Uhum. Hum. Hum. Isso. Sim, sim. Uhum. Ah. Aham. Hum. Hum. Justamente para nos então eles já sabiam que ia acontecer isso. Nossa.
Na época. E é agora. É, já sabiam, porque eles que estavam criando, né.
Uhum. Ah, que interessante. No é, po mas pois é, ultimamente tá tá bem viciante e esse negócio celular, né, a dopamina que dá.
Muito louco. Tá. Existe até reabilitação, né, pra isso, então é muito doido você pensar.
Sim, existe existe aquelas semanas de detoxi deto eh, de tirar o celular, né, detox isso detox, exatamente. <laughs>
É. Detox, né. Gente! Olha, adorei falar com você sobre isso, acho que a gente fez uma reflexão muito boa, assim, sobre internet, rede social, né. Muito obrigada pelo papo, viu.
Uhum.

Pois é.
Se a internet acaba eu não sei o que que vai ser das pessoas, principalmente eu, agora eu fiquei preocupada. Tô brincando, mas que que você faria se a internet acabasse hoje, por exemplo?
<laughs> Vamos supor, acabou acabou agora "Ai, meu Deus, tô sem internet. Não tenho como"
Acabou. Você foi olhar seu Instagram tá assim, eh, não não estava carregando, s aí você começa a tentar mandar mensagem no WhatsApp nada entra, tipo um apagão que teve aqui em Portugal, hum, que que você faz?
<laughs> Aham. Isso. Uhum. Pronto, acabou acabou, eh, a primeira coisa que eu vou tentar ver é se se tem se tá eu eu não sei se linhas de celular ia adiantar, né, porque no não é depende de internet, depende de antena. Mas no mesmo mas no mesmo, ah, não sei, eu não sei. Eu ia tentar ver se poderia ligar pra ver se tá tudo bem com a minha família, né, com meus próximos aqui. E a outra opção seria rádio mesmo, né, porque eu acho que na rádio não ia ter interceptado, né, eh, iria estar a conexão do rádio.
Não, é. Claro. É. Aqueles tipo, Nextel, né.
Uhum. Eu tenho eu tenho 2 rádios aqui em casa. Eu, eh, me deram um rádio, eh, não antigo, mas com aparência de um rádio antigo, só que ele é bluetooth aham, ele é novo só que ele é bluetooth e ele pode se conectar a outras rádios também. Então, eh, eu iria usar essa essa rádio pra ver o que é que teria acontecido, né. Eu acho que a maioria das pessoas iriam estar se comunicando pela rádio. E e poi ah, eu não sei, ia ia ver o que ia acontecer. <laughs> Eu nem imagino, né, nem acho que nem nunca passou, assim: "Ah, o que que seria, eh, se eu não tivesse internet?". Mas eu também uma parte de mim ficaria feliz porque não tem internet, então não não teria tanto, sabe, tanto vício, assim, agora da da da sociedade, não sei. É.
Olha. Mas é novo. Olha, que interessante. Aham. Aham. Que que vai acontecer? É. Agora acabou mesmo, não tem mais jeito eu acho você acha que a que a sociedade ia dar uma surtada, assim?